أنت دايمًا حاسس و حسيت في مواقف خارجة عن إرادتك هي اللي موقفاك حاسس ب إيه اللي حاسّه جواك بتشتغل علشان أصلًا.
والله بُصّي، يعني أنا امم، شايف إن في حاجات فعلًا ممكن تكون حاجات عوائق كده أو حاجات بتمنعني إن أنا أتقدَّم يعني، أنا برضه مش هاضحك عليكِ، باحس إن أنا عندي في البيت وعندي في الأسرة آآ، شوية مشاكل كده وشوية حاجات ممكن تكون فعلًا بتشغلني عن إن أنا أكون حاجة أو إن أنا مثلًا أطور من نفسي أو كده، ودي والله على فكرة يعني، أنا أنا دي حاجة باعاني منها بس بس الم بس الأول يعني ما كانتش بت ب ب بتعطّلني أوي، يعني أنا كنت باحس إن الموضوع ب آه، آه، كنت باحس إن هي تأثيرها مش قوي عليَّ، بس الفترة الأخيرة دِيَّة فعلًا حاسس إن إن في شوية كده مشاكل وشوية حاجات فعلًا في البيت بتخليني يعني إيه، <tsk> الدنيا مش ضابطة معايا و و وبرضه تفكيري برضه بي بيرُوح لها وكده وباحس برضه إن أنا مشتَّت في الفترة الأخيرة، فمش عارف، الدنيا م مش ضابطة معايا برضه الحقيقة من كُلّ النواحي برضه، وشايف إن ال الموضوع مش أحسن حاجة ومش عارف برضه أعالج الموضوع ازا ده إزاي، خاصةً إن أنا برضه ساعات كده باخلِط ما بين أمور البيت وما بين ال الشغل برضه.
تأثيرها مش قوي عليك يعني. طَب يعني كونك بتخلِط أو عندك ضغوط في البيت طبعًا ده يخليك تفكّر كتير أوي آآ، فيها ويشغلك ويشتِّتك، طَب حاولت تعمل أي حاجة أو تاخد أي خطوات، علشان خاطر تتخلّص من الضغوط دي، وتبدأ خطوات نحو هدفك؟